それって、ああ、その意見って、「ああ、なるほど」って思うんですけど、多分実際やるのって結構難しいと思うんですよ。結構、あの、ま、その人は意味あること言ってるかもしれないですけど、自分にとってはちょっと理不尽だとか、おかしいと思うこと、聞いたら、すぐカッとなっちゃうと思うんですけど、どうそれどうやったら上手くコントロールできるようにななったんですかね？
はい。 うん。 やあ、だからね、い以前はほんとにもう「また言って」とか「私だけに言って」とか「こんなこと、そんなことない」とかっていう本当にこう、反発というか受け入れららなくて、そのまま、ね、うん跳ね返していたんですけど、ま確かに今でもね、完全にできているわけじゃないから、先ほど言ったように受け止めるというか、自分の中で一旦こう消化する時間を作るって、まあ、全然全部できてるわけじゃないんですけど、あの、そうですね。だからまず聞いてみて、自分で、す
そう、すぐ出ちゃうと思うんですよ。はい。うん、うん。 はい。 はい。 うんうん。 はい。 はい。
息を本当にこう、あの、心の中でね、ちょっとフーて吸って <giggles> そうなんかね、その人の前で急にフーとかって言うと
うん。 <giggles> あ、心の中で吸うんですね。<chuckles> 面白いですね、はい。<laughs> それはそれでね、なかなか、ね、あの捉えようによっては舐めた反応ですからね。はい。うん。はい。
<giggles> そう。 <giggles> そう、なんかふざけてるみたいに思われるかもしれないから、自分の中でフーとかほんとにあの声を出すぐらい <giggles>
はい。 心の中で、<laughs> 面白いですね。はい。うん。
うーん、言ってみて、あ、うん、ふん、ふんっていう、ま、それもふん、ふんって、あのその人前で「ふん、ふん」とか言うとね、失礼なので、これも心の中であのふあ、「うん、うん」とかいうふうに考えてみる。ま、だかほんとにその消化する時間を作るということかな。言いたくなりますよ、もちろんね、なんか批判的なこと言われたりしたら。うん。で
はい。 はい、はい。 はい、あれ <laughs> はい。 でも意識を、そのフーフーだったり心の呼吸に焦点を当てていくとですね、ちょっとそういうのをコントロールしやすくなるって、ま、思うので、それはなんか聞いていて、意外まあ、理にかなった方法だなって思いますね。
うん。 ま、小さいことなんですけど、そういうふうにちょっと自分に言い聞かせつつ間を持たせてすぐに言い返したくなることを <giggles> まず抑えられるようにして、少しこうね、息を整えたりして受け止める時間を、まあ作るっていうことかなと思いますね。
はい。 はい。 うん。 素晴らしいねえ素晴らしいですね。そのような感情の制御の方法があって、ま、実際制御されてと、はい。それで、その後どうなったんですかね？